बिल्कुल, काफ़ी सही बात आपने कही है। पर देखो, कभी-कभार अपने आए दिन निजी जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कि जहाँ पे नए लोग आते हैं, है ना? तो जैसे अगर आपके आस-पास में कोई पड़ोसी नए आए हैं, या आप भी कभी-कभार कहीं शिफ्ट हो के पड़ोसी बन के कहीं गए हैं। तो वहाँ पे आप मतलब किस तरीके से बातचीत का सिलसिला है वो शुरू करते हैं? मतलब जान-पहचान बढ़ाना, फिर बाद में एक-दूसरे के घर आना-जाना। तो वो कैसे शुरू होता है?
हाँ। ओके, जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत ही बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने पूछा। ऐसा बहुत ही बहुत ही उसमें होता है कि, हम लोग कहीं भी अगर हमारे घर के आस-पास कोई भी न नया नए फैमिली शिफ्ट होती है, तो हमें उन उनसे अ, उनके घर जाके या फिर उनको बाहर देखते हुए उनसे म उम, बात-वात करने में वो करनी चाहिए। ताकि वो कहते हैं ना, कि आस प अ, पास के लोग जब म फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। कभी वो हमारे घर कुछ हम, कुछ भी अपने घर पे कुछ बनाए, तो फिर हम उनके घर ले जाएँ। वो कुछ भी अपने घर पे बनाए, तो फिर वो हमारे घर लेके आए। इसी तरह बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और, इन्हीं सब चीज़ो को देखा जाता है। हाँ जी।
जी, हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल। काफ़ी अच्छी बात आपने कही है। पर देखिए कभी-कभार अ, आपको पता भी होगा, कि नए लोगों से घुलना-मिलना और उस पे भरोसा करना, वो सबसे, मतलब अहम चीज़ होती है। वो मतलब, आजकल के ज़माने में तो किसी पे भी भरोसा तो देखो किया ही नहीं जा सकता। उसमें शायद रिश्तेदार भी शामिल हो गए। पता ही नहीं चलता कौन कब हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। बातों-बातों में पैसों का हो गया, लोगों का हो गया। तो, ऐसा कोई आपका अनुभव है, जो आप अ, बताना चाहेंगी कि हाँ, आपके जीवन में ऐसी घटना हुई? या कहीं पे किसी की घटना के बारे में आपने सुना कि हाँ, नए लोग से बातचीत की, उन्होंने फिर लूट लिया? या मतलब उनका फ़ायदा उठा लिया?
जी। हाँ, जी। हाँ। बहुत। हाँ जी। हाँ जी। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। जी।

जी, अनुभव आप ये बात बोल के मुझे एक टॉपिक पे याद दिला दी, मेरी दादी एक बार अपने मायके जा रहीं थीं। और तो उन्ह हाँ जी, उ उनको ट्रेन से जा रही थीं, तो ओ ट्रेन में एक आदमी उन ने उनसे बोला कि, "आप बुज़ुर्ग दिख रही हैं, लाइए मैं आपका सामान पकड़ लेता हूँ।" तो सामान पकड़ने के चक्कर में, उन्होंने सामान पकड़ा और नीचे उतार के भागना चाहा, बट मेरी दादी जो है, उसका 1 बैग पकड़ लीं, बट दूसरा बैग वो लेके भाग गया, इस छीना-झपटी में मेरी दादी को चोट भी लग गई, और काफ़ी दर्द हुआ उनको और वो लेकिन सामान लेके भाग गया। उसने भरोसा दिलाया दादी को, कि मैं अभी आपकी हेल्प करता हूँ, कि नीचे ट्रेन तक उतार देता हूँ आपको, और उसने विश्वासघात किया। हाँ जी।
अच्छा। ओह! हुँ, हुँ, हुँ। ओह बाप रे! ये तो बहुत बुरा हुआ, सच में। पर वहाँ पे फिर दादी ने क्या किया था, उस समय पे?
हाँ जी, जी। दादी ने फिर दादा थे नहीं उनके साथ, फिर उन वो अ, सामान लेके अपना जो भी उतरीं, फिर उन्होंने कंप्लेन की बट वही होता है ना, कि जब वो भाग गया, तो अब क्या ही करेंगे? और लोग भी इतने लापरवाह होते हैं कि उनकी हेल्प भी नहीं की, उन अ, बस 1-2 आके उठा दिया उनको और वो बेचारी, अब चली गईं अपने घर, अब क्या कर सकते हैं? बट उसमें अच्छी बात ये थी कि उस झोले में, जो वो लेके भाग गया, उसमें सिर्फ़ कपड़े थे और पैसे वग़ैरह दूसरी जेब में थे, हाँ जी।
हुँ, हुँ। ओह, अच्छा। क्या बात है! ये तो अच्छी बात हुई कि चोर को भी सबक मिल गया कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, है ना? गलती हो गई। <chuckles> पर देखिए, वहाँ पे आपकी दादी ने हिम्मत जुटाई और कंप्लेंट वगैरह की, ये तो बहुत काबिलियत तारीफ़ बात है, सच में। वरना आम तौर पे लोग अ, डरते हैं, है ना?
हाँ जी। <chuckles> चोर को भी समझ <chuckles> जी, जी, जी। <chuckles> हाँ जी। जी, दादी मे हाँ जी, जी। दादी मेरी बहुत स्ट्राँग हैं, इन सब चीजों में। हाँ जी।
बिल्कुल।